Wir haben's mehrmals versucht, ja, deswegen auch die 5 Jungs. <laughs> Also, jedenfalls meine Frau ist dann 'ne richtige Jungsmama geworden und konnte sich voll auf die Kinder konzentrieren, ich habe gut verdient. Äh, wir haben 'ne großes Haus gehabt, jeder hat sein Zimmer bekommen und 'n Spielkeller und Garten, wie sich das gehört. Heute sind meine Jungs erw äh, hm, erwachsen und ich habe schon 'n Enkel.
Okay. <laughs> Okay, hm. Mhm. Mhm. Okay, schön. Mhm.
Meine Jungs sind meine besten Freunde, kann ich wirklich so sagen. Das ist wirklich die sind toll, ne? Und in späten Jahren haben wir dann auch 'ne Ziehtochter mit dazu genommen aus der Schweiz. Äh, die ist mittlerweile auch 18.
Mhm. Oh je, okay.
Und 'n ganz feines Mädchen. Da hat meine Frau endlich das Mädchen bekommen, ne? Äh, die war ganz klein. Genau.
Mhm. Ach, okay. <laughs> Na ja, aber Wahnsinn, wenn man dass ihr dann noch mal gesagt habt, ähm, wenn deine Jungs sind ja jetzt schon 'n bisschen älter, gehe ich jetzt mal von aus. Und jetzt noch mal jemand, der gerade erst 18 ist. Ähm, ist ja natürlich ’ne
Ja. Ja. Ne, die kam mit 6 die kam mit 6 zu uns. Die ist bei uns einge die ist bei uns eingeschult worden, die kam aus der Schweiz, ne? Äh, der mussten wir erst mal Hochdeutsch beibringen, und war, äh, dort schwer erziehbar, ähm, und, äh, sollte zu 'ner Sonderschule gehen und dann haben wir sie aufgenommen. Und weißt du was? Äh, die ist jetzt gerade in der letzten Oberstufenklasse, ist die beste von der Schule, ja? Stell dir das mal vor, feines Mädchen, ja?
Sie kam mit 6, okay. Okay. Mhm. Ach je, okay. Ui, mhm. Mhm. Doch. Ja, natürlich, das glaube ich, dass man da Zuwendung auch kriegt. Und, äh, ne? Ich glaube, da das das macht den Riesenunterschied, ob da jemand ist, der sich um einen kümmert und um einen sorgt und ne? Also, ihr habt praktisch wie wie so Pflegeeltern in dem Sinne davon. Ist das so was in der Art? Okay. Mhm.
Ja. Ja. Ja. Ja. Genau, ja, ja, wir sind da Pflegeeltern gewesen, die Eltern sind mit ihr nicht klargekommen und hat sich aber alles eingerenkt, ähm, aber dieses Mädchen ist hochmusikalisch, die spielt Klavier, die macht Kunst und die macht Sport und, hey, die war früher 'n Biest, ne? Äh, aber meine Frau hat sich voll in sie investiert und, ey, das ist so ein tolles Mädchen geworden. Außerdem konnte meine Frau mal richtig Mädchenmama sein, ne, so mit Perlchen aufschnüren und so mit den ganzen kleinen Sachen, die Mädels so gerne machen, ne? <laughs>
Mhm. Mhm. Mhm. Ach, schön. <laughs> Okay. <laughs> Okay, mhm. Mhm. Ach sehr schön. Und aber die lebt jetzt noch bei euch? Oder die ist inzwi die ist jetzt noch Okay, mhm.
Äh, ja, die macht gerade ihr Abitur, ja, hat gerade 'n Führerschein gemacht und, ähm, ja, ja, es ist ganz toll, ne? Ja, siehst du mal, so ist das also entstanden, wenn du mich fragst: „Was hat mein Leben komplett verändert?“, äh, das war das tatsächlich, die Geburt meines 1. Sohnes.
Ach so. Ach schön. Ah. Ja, das glaube ich. Oder oder erst mal die Nachricht, dass er unterwegs ist. Das war ja dann schon mal so diese erste große, ähm, Veränderung, auf die man sich einstellen musste. Aber wirklich sehr interessant, also, wirklich ganz toll, das mal, äh, so von dir zu hören und mal, äh, deine Sicht der Dinge mal, wie das damals so war, war war wirklich ganz spannend. Vielen Dank dafür.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.